สำหรับเราเนาะ เพราะว่าเราเป็นคนที่ทาปากหนักแล้ว เพราะฉะนั้นตาต้องเบาค่ะ ตาจะไม่ได้แบบแย่ง แย่งแบบ แย่งกันเด่น <laughs> ก็คือจะเป็นแบบว่ายาว ยาว แต่ว่าเป็นยาวแบบ ยาวแบบธรรมชาติอะค่ะ ยาวที่ ที่ อ่า ไม่ใช่ยาวเป็นแพอะ ไม่ใช่ยาวแบบมาเห็นแต่ขนตาอย่างงั้นน่ะ ไม่ ไม่ ไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้น
อือ อืม อ๋อ แย่ง แย่งปาก อืม อืม ๆ ๆ ค่ะ ๆ อ๋อ ก็คือจะไม่ จะไม่หนาด้วย ใช่ไหมคะ? แล้วก็จะไม่ ไม่ได้ยาวมากมาย โอเค เออ ๆ เออ ๆ ก็พอจะนึกออก
ใช่ ใช่ ใช้เป็นว่ากลาง ๆ ใช้กลาง ๆ เพราะว่าปากหนักแล้วไงคะ สีปากคือแบบ สีปากกับผม ก็คือไปแล้วหนึ่ง <chuckles> ถ้าตามันหนักอีกมันจะดูแน่นไปหน่อย อะไรเงี้ย
อือ ๆ ๆ ๆ โอเค มันจะดู มันจะดูแย่งซีนกันไปนิดหนึ่ง ใช่ไหมคะ? อา โอเค ผมมาหน้าแล้ว มี มี มีไปส่วนไหนต่อคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ ทีนี้เลื่อนลงมา ส่วน เป็นเสื้อผ้าค่ะ ทีนี้ อา เสื้อผ้าคือ ต้องเล่าก่อนว่า เราอะเป็นคนที่ไม่มั่นใจต้น ต้นแขนตัวเองอะค่ะ คือคน อ่า คือเราอะชอบคิดว่า ต้นแขนเราอะเป็นส่วนที่ใหญ่เกิน เกินสรีระเรา เป็นคนแขนใหญ่อะ ชอบ ชอบคิดว่า ตัวเองเป็นคนแขนใหญ่ตลอดเวลา อะไรอย่างเงี้ย แต่ทั้ง ๆ ที่เพื่อนก็บอกว่า <chuckles> ค่ะ เพื่อนก็บอกว่า ก็ไม่นี่ คือ แขนแกเล็กกว่าฉันอีก อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าด้วยความที่เราอะ คิดไปเอง คือกังวลกับส่วนเนี้ยค่ะ เราก็จะชอบใส่เสื้อที่แบบว่าปาดไหล่ อะ ถ้าไปงาน ปิด ปิดนิดหนึ่ง ปิดต้นแขนนิดหนึ่ง ใช่ มันก็จะรู้สึกมั่นใจ เพราะว่ามันเคย มันเคยที่มีงานที่เจ้าสาวอะ เพื่อนอะ คือแบบว่าเขาก็ ส สั่งแบบตัดชุดแบบแพตเทิร์นเดียวกัน ที่เป็นแบบแขนกุด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรารู้สึกว่างานนั้นน่ะ เราใส่แล้วเราไม่มั่นใจ แล้วเวลาคนถ่ายรูปน่ะ เราก็จะเล็งไปที่ต้นแขนเราก่อนอันดับแรก จุดดึงสายตา <chuckles>
อา ค่ะ เสื้อผ้าเป็นยังไงเอ่ย? อืม ยังไงอะคะ? อืม อืม ๆ แล้ว แล้วมีคน เออ คนอื่นบอกแบบนี้ไหมคะ? อ้อ <chuckles> เออ แต่เราคิดไป เราคิดมากไปเองหรือเปล่า? อืม อืม ๆ อือ ๆ อ๋อ ปาดไหล่ค่ะ อา ๆ ๆ มั่นใจ ค่ะ อ๋อ แล้วเป็นยังไงคะ? อ๋อ ค่ะ เออ
ใช่ เราก็เลยเวลาถ้าเรา ถ้าเลือกเองอะค่ะ เราก็จะเลือกเป็นปาดไหล่
ก็จะเป็นปาดไหล่ใช่ไหมคะ? อา
ใช่ หรืออาจจะมีอะไรคลุมแบบนิด ๆ หน่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย เป็นแบบว่า เป็นผ้าซีทรูก็ได้ เป็นอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่า อา นิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อัน อันนี้ที่เป็นงานแต่งงานนะ <chuckles>
อือ ๆ ๆ ๆ คลุมไหล่ไปฉิ่งงี้ใช่ไหมคะ? ค่ะ โอเค

เราว่านะ สำหรับส่วนตัว ส่วนตัวไม่รู้ว่าคนอื่นแบบคิดเหมือนกันไหม? แต่เรา <chuckles> เรารู้สึกว่าเป็นส้มพีช ๆ อะค่ะ ออกชมพูนิด ๆ อะค่ะ ที่ไม่ใช่ประเภทแบบชมพูจ๋า ไปแบบเฉดชมพูเลย อะไรอย่างงั้นอะ คือ คือรู้สึกว่า เออ ใช่ ความแบบนัว ๆ ใช่ค่ะ แล้วก็ อา อย่าง ใช่ค่ะ อย่างลิปสติกเนี่ยค่ะ เป็นคนที่เยอะ อย่างที่บอกตอนแรก แล้วก็เป็นคนที่ทาสีนูดไม่รอด <chuckles>
อืม <chuckles> ค่ะ ๆ อ๋อ เออ ๆ ๆ เออ มันก็จะมีความนัว ๆ ขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนาะ อ้อ โอเค โอเคค่ะ เออ พอจะนึกภาพออก ค่ะ อ๋อ ทาแล้วอาจจะดูเหมือนคนป่วย แบบนี้ไหมคะ? <chuckles> โอเค ค่ะ
เหมือนคนป่วย ใช่เลยค่ะ คือทาแล้วรู้สึกว่า นูด ๆ ที่ นูดแบบนูดทั่วไปอะ ไม่รอดแน่ ๆ เพราะฉะนั้นก็เลยชอบคุ เป็นคน โอ๊ย นี่ชอบแบบสีสด ๆ เลยค่ะ แบบแดงแบบว่า อา สีไวน์ ไม่ ไม่สดค่ะ เพราสดก็ไม่รอด <chuckles> ก็เป็นแบบว่า อาจจะรอดแหละ คนอื่นเวลาทาเขาก็ เออ มันก็ได้อยู่ แต่ว่าความมั่นใจเราอะ เรารู้สึกว่าเราทาแบบโทนออกสีไวน์แดง แต่ว่าแดงช้ำ ๆ หน่อย ออกโทนไวน์อะ เราจะโอเค อา ใช่ ใช่ค่ะ
เออ ค่ะ เลือกเป็นสีอะไรคะ? แดงสด อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ? อ๋อ <chuckles> เออ อ๋อ เออ เขาเรียกสี Burgundy อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ? อ๋อ ก็เนี่ย Burgundy ก็จะสวย โอ้ โอเค พอจะเห็นภาพเลยอะค่ะ โอเค
ใช่ ใช่ค่ะ แล้วทั้งองค์ประกอบหมดแล้ว ใช่ไหมคะ ทีนี้ขนตาค่ะ คือเป็นคนที่
ค่ะ อุ๊ย เพิ่มขนตา <chuckles>
ใช่ เป็นคนที่ถ้าแต่งหน้าโดยที่ไม่ติดขนตา ถ้าไปงาน พวกงานแต่งงานอะค่ะ จะไม่มั่นใจ เพราะรู้สึกว่ามันก็แน่นทั้งหน้าแล้วเนาะ มัน มันเหลือจุดเนี้ยจุดเดียว อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะเลือกขนตาที่ ที่มันเข้ากับเรา อา
ค่ะ อือ ๆ เป็นไงคะ? อืม อื้อฮือ เออ จริง ๆ แล้ว ข ขนตามันก็จะมีหลากหลายรูปแบบมากมายเลย ใช่ไหมคะ แล้วอย่าง อย่างคุณน่ะค่ะ แบบเหมือนกับขนตาแบบแนวไหนที่มันแบบเหมือนกับจะเหมาะกับคุณอะคะ?
ค่ะ ใช่ ๆ ใช่ค่ะ อา

ฮ อืม ก่อนอื่นเลยนะคะ ถ้าเราจะไปแบบว่าแต่งตัวอะค่ะ เราจะไปไหนเนี่ย เราจะต้องดูก่อนอะค่ะว่าเราไปงานหรือเปล่า หรือว่าไปในที่ ๆ แบบ ที่ตรงไหน? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะ ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ เพราะว่า
ค่ะ อือ ๆ ๆ ๆ อืม อ๋อ ก็ต้องดูสถานที่ก่อนเป็นลำดับแรกใช่ไหมคะ? อ๋อ โอเคค่ะ แล้วยังไงต่อเอ่ย?
อา ถ้าอย่างสมมุติ อา ไปงานแต่งงาน ยกตัวอย่างนะคะ ถ้าไปงานแต่งงานเนี่ย ถ้าสำหรับเราเลยเนี่ย ถ้าแต่งตัวให้มั่นใจ คือต้องแน่น ต้องแบบตั้งแต่หัวจรดเท้า <laughs> แล้วแต่ แบบเสื้อผ้า ได้เลยค่ะ เสื้อผ้าหน้าผม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือต้องแบบ ต้องแบบเข้ากัน แล้วก็ต้องแบบว่าทุกส่วนต้องไม่บกพร่อง ใช้คำนี้ดีกว่า เพราะว่าเป็นคนเยอะ <laughs>
อือ ๆ ๆ ๆ แน่น แน่นในที่นี้ยังไงอะคะ? <laughs> ช่วยขยาย ความนิดหนึ่งได้ไหมคะ? เออ อ๋อ เออ ๆ ๆ ๆ โอเค อ๋อ งั้นเดี๋ยวขอลงรายละเอียดทีละ ทีละจุดเลยได้ไหมคะ อา เริ่มจากส่วนบนสุดก่อนเลยก็ไล้ค่ะ ขอเป็นผมก่อน ทรงผมอะไรอะคะ?
ค่ะ ใช่ อา คือถ้าให้เรามั่นใจนะคะ เราเป็นคนที่ชอบแบบปล่อยผม ถ้าสถานที่นั้นไม่ใช่สถานที่แบบว่า แบบกลางแจ้ง แล้วก็ชื้น ๆ ร้อน ๆ อันเนี้ยเรา เราจะเลือกที่แบบว่า เราจะปล่อยผมแล้วก็ roll ผมแบบ Farrah ใช่ เป็นแบบว่า รู้สึกว่า คือเราอะ เป็นคนที่หัวเล็กค่ะ หัวแบบ กะโหลกเล็ก ค่อนข้างเล็กกว่าตัว ใช้คำนี้ดีกว่า เพราะว่า เพราะว่า เราก็เลยรู้สึกว่าเราอะจะต้องทำผมให้ใหญ่
อือ ๆ ๆ ๆ อ๋อ อ๋อ ปล่อยผมสยายสวย อืม ค่ะ ค่ะ อา เออ ๆ ๆ อืม มันจะได้สร้างความสมดุลเนาะ เออ โอเคค่ะ
มันจะได้ดูแบบว่าสมดุลกับ ใช่ ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นทรงผมที่ทำแล้วมั่นใจ คือ Farrah คือ ปล่อยแล้ว ก็แบบ Farrah ลอน ๆ อะไรอย่างเงี้ย อา หน้าไป อา ผมไปแล้ว ทีนี้มาที่หน้า <chuckles>
อืม โอเค ลอน ๆ เนาะ อืม ๆ ๆ ๆ ผมไปแล้ว ขอไปที่หน้า ขอไปที่หน้าหน่อยค่ะ เป็นยังไงคะ? การแต่งหน้าของคุณ
ที่หน้าเนี่ย อา คือปกติอะเป็นคนแต่งหน้าเองอยู่แล้วค่ะ เพราะว่ารู้สึกว่า เราอะจะรู้ว่าข้อบกพร่องเราอะอยู่ตรงไหน อย่างเช่นเราอะ
อืม ค่ะ มีอะไร ใช่ไหมคะ? เออ
ใช่ อย่างเราอะ ชั้นตาเราไม่เท่ากัน แต่คนอื่นน่ะเขาก็บองว่ามันก็ปกตินี่ แต่เราอะค่ะ ใช่ แต่เราอะ เราส่องกระจกทุกวัน เพราะฉะนั้น ถ้าเราจะทำให้มั่นใจเรื่องตา เราก็อาจจะหาแบบสติกเกอร์ 2 ชั้น มาแตะข้างหนึ่งไว้ ให้มัน ใช่ ใช่ค่ะ อา อย่างตาผ่านไปแล้ว ใช่ไหมคะ คิ้ว คิ้ว ปกติเป็นคนคิ้วเข้มอยู่แล้วค่ะ ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับคิ้วเสียส่วนใหญ่ อันนี้ก็มั่นใจอยู่แล้ว ทีนี้แก้ม คือด้วยความที่เป็นคนที่ผิวขาวเหลืองอะค่ะ ไม่ใช่แบบขาวชมพู เพราะฉะนั้นการเลือกแบบว่า blush on อะ ก็ต้องเลือกสีที่มันเข้ากับโทนผิวเรา ไม่ใช่ว่าแบบ โอ้โฮ ปัดแบบชมพูจ๋า เลย อย่างงั้นก็คือเราไม่รอด เราก็จะไม่มั่นใจ ค่ะ
อ๋อ มันก็ไม่ได้ผิดปกติอะไร เออ อา มาแก้ไขเสีย โอเค ค่ะ เออ ๆ ๆ โอเค เออ ๆ ค่ะ เออ ๆ ๆ อืม อา แล้วอย่าง blush blush on ล่ะคะ สีอะไรที่เข้ากับผิวผู้หญิงโทนสีขาวเหลืองแบบคุณล่ะคะ?
ค่ะ อา